Ja, also, das war schon also, die Situation an sich, wenn man da einfach dann schwanger wird und es vielleicht dann nicht so geplant war, war ja schon an sich extrem herausfordernd für mich. Da musste ich ja erst mal selber irgendwie da klarkommen. Und als ich sozusagen für mich meine Ängste überwunden habe und irgendwie mit meinem Partner zusammen die Entscheidung getroffen habe, wir schaffen das und wir gehen dafür los, dann fing das so 'n bisschen an, dass ich's ja nach außen kommuniziert habe. Und dann wurden meine Ängste eben durch das Außen noch mal so richtig schön getriggert, kann man sagen.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Ja, verständlich. Hattest du dann nicht auch Angst, äh, im Ausland zum Arzt zu gehen? Grade wenn man schwanger ist, muss man ja sehr häufig auch zum Arzt gehen und dann in fremder Sprache und alles. Kam das auch noch mit dazu?
Mhm. Ja, äh, auf jeden Fall. Das war schon auch 'n bisschen schwierig, also, da überhaupt erst mal, ähm, 'ne Ärztin nur zu finden, wo ich mich auch wirklich wohl fühle. Ich fand das dann schon also, ich hatte da in Deutschland 'ne Ärztin, bei der habe ich mich total sicher gefühlt, gut betreut, gut aufgehoben. Und, ähm
Mhm. Oh, mhm. Oh, das macht das Ganze noch schwieriger, oder? Also, wenn man weil es ist ja eh schon schwierig, einen Arzt zu finden, dem man wirklich vertraut, wo man sich wohl fühlt, grade beim Frauenarzt und wenn man 'n Kind bekommt. Also, das stelle ich mir echt schwierig vor.
Ja, genau. Ja, da so war das auch. Und, ähm, ich habe dann einfach nicht damit gerechnet, dass das also, für mich war das alles so sehr kühl irgendwie. Ich hatte das Gefühl, es war so alles so steril, so kühl, auch so mechanisch. Und ich hatte nicht das Gefühl ich musste das schon ganz schön suchen, sage ich mal. Ähm, und habe dann zum sch Glück schlussendlich 'ne Ärztin gefunden, die so okay war. Und habe mir aber parallel noch, ähm, 'ne Hebamme gesucht. Äh, die habe ich dann auch aus eigener Tasche Genau. Und das war dann hier wirklich jemand, die hat mir hier ganz viel Sicherheit gegeben. Sodass ich das Gefühl hatte, ich habe auf der einen Seite so diese emotionale und natürlich auch fachliche Kompetenz durch die Hebamme. Und dann hm
Mhm. Mhm. Oh, das glaube ich. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, ah, tolle Entscheidung, mhm. Mhm. Mhm, mhm. Oh, toll. Also, die Hebamme hat dir ja auch irgendwie zum Teil die Angst genommen, weil sie dann wahrscheinlich herzlich war und wirklich voll bei der Sache war, jetzt im Gegensatz zu diesen, ja, sterilen, k äh, Ärzten, die du da jetzt kennengelernt hast, die wahrscheinlich recht oberflächlich waren, oder?